ค่ะ อ๋อ ก็ค่อนข้างที่จะเป็นการทำงานที่จะต้องใช้ความมั่นใจอย่างมากเลย ใช่ไหมคะ ค่ะ แล้ว ค่ะ แล้วงานที่คุณทำเนี่ยค่ะ คุณมีความพึงพอใจกับงานตัวเองที่ ที่ทำไปไหมคะ ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์หรืองานบริการลูกค้าด้านการขายอะค่ะ?
โอ้โฮ ถูกต้องเลยครับ โอ้ ครับ ใน ในช่วงแรกก็ต้องบอกอย่างงี้ครับว่า เราอะอาศัยว่าเรา เราแยก เรื่อง ของความมั่นใจเนาะออกจากแบบการขายของเรา แล้วก็สักว่า แต่ เอ่อ เราทำหน้าที่ของเราตรงเนี้ย เราเป็นเซลส์นะเราทำ 1 2 3 4 ตามระบบตามแผนที่แบบบริษัทกำหนดไว้ให้ อย่างเงี้ยครับ เราทำถึงตามยอดขาย เราก็ เอ่อ เท่านั้น แต่เราไม่ได้ ตอนนั้นเราก็ไม่ได้ดู ที่จะแบบ มันก็มีนะครับที่แบบมีลูกค้ามาบอกกับผมว่า "เออ แบบคุยกับน้องอะ แล้วแบบน้องอะเป็นคนที่แบบอธิบายดีมากเลย เข้าใจง่ายมากแบบดีล ดีลงาน" เออ แต่ตอนนั้นน่ะครับ ผมยังรู้สึกนะ ผม ผมรู้สึกย้อนกลับไปอะ ผมยังแบบโก่งตัวเองเลย แล้วก็แบบตอบรับไปว่า "อุ๊ย ไม่หรอกครับ ยังแบบต้องพัฒนาอีกเยอะเลย" เออ! จน
ค่ะ ค่ะ อา ได้คำชม ค่ะ อืม ก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนถ่อมตัว ใช่ไหมคะ อา ละไอ้ แล้วไอ้ ไอ้จุด จุดเวลานั้นน่ะค่ะ จุดนั้นน่ะค่ะที่ได้คำชมจากลูกค้าอะค่ะ ค่ะ รู้สึกว่าตัวเองทำดีแล้ว หรือว่าตัวเองเนี่ยค่ะ สามารถทำดีได้กว่านั้นอีกไหมคะ? หรือว่าคิดบ้างไหมคะว่า ลูกค้าเขาอาจจะชมเรา เพราะว่าเป็นการรักษามารยาท หรือว่าเขาชมเราจริง ๆ หรือเปล่า? อย่างเงี้ยค่ะ เคยมีความคิดแบบนั้นบ้างไหมคะ?
เออ ถูกต้องครับ โอ้โฮ จุดเปลี่ยน ใช่ไหมครับ? อ๋อ เออ เอ่อ